ما أذاكرش وآجي برضه أيام الإمتحانات ما أذاكرش، بس أنا باذاكر علشان أنا باذاكر عشان باحس بتأنيب ضمير بالتقصير، ما بقِتش ما باكونش حابة إن أنا أقصَّر، آآ، يمكن ده اللي بيهوّن عليَّ شوية فكرة إن أنا إن أنا مقصّرة في ال في إن أنا ود بازنُق نفْسي و و و وباخلّص الحاجة قبل الوقت الأخير بتاعها، آآ إن أنا في الآخر باعملها، بس باعملها بضَغط، باعملها م مش أحسن حاجة، باحس إن أنا عندي أحسن أقدر أدّيه للحاجة اللي أنا باعملها ومش قادرة أعمله، <tsk> فاهمة قصدي، فهي الفكرة إن أنا عشوائية جدًا ومش مُرتّبة خالص، فأنا ما بابقاش عارفة أعمل إيه يعني.
إمم. إمم. أيوه. س فاهماكِ. إمم. فاهماكِ، فاهماكِ طبعًا آآ، يعني وزي ما قُلت لِك قبل كده المشكلة دي بتاعة ناس كتير ف آمم، ما تفكّريش إن هي حاجة يعني أنتِ لوحدِك فتحسّي بإحساس وِحِش، لأ خالص، آمم، زي ما أنتِ قُلتِ هو أح أحسن حاجة إنِّك تعملي العمل دائم أحسن من ال الكتير المنقطع، فجرّبي مثلًا إنِك تقسّمي وقتِك، إنِّك كُلّ يوم مثلًا تعملي حاجة بسيطة، ولو حاجة مش هتاخد منِّك مثلًا نُصّ ساعة، يعني أعتقد ده على المدى البعيد هي هي هيهدّيكِ كتير ومش هيخلّيكِ دايمًا في ضغط وتوتر، لإنه زي ما قُلتِ أنتِ بتحسّي بضغط شديد لمّا تيجي تزنقي نفْسِك لآخر وقت، وبعد كده تيجي تعملي الحاجات دي. <tsk> فأكيد لمّا تيجي تقسّمي الوقت كده الضغط ده هيقِلّ كتير. طيب أنتِ مثلًا آآ، بتشتغلي بيبقى جنبِك مشتتات مثلًا فأنتِ عشان كده بتروحي تعمليها؟ وتأجّلي شغلِك وما بتقدريش ت تركّزي في المهمة اللي أنتِ بتعمليها بالضبط، والَّا هو الموضوع بقى أسلوب حياة والَّا إيه؟ إمم.
أيوه طبعًا، فاهماكِ، فاهماكِ.
والَّا أنتِ خلاص اتعوّدتِ على كده فبقيتِ تعملي كده بغضّ النَظَر بقى في حاجة بتعمليها والَّا حاجة مش بتعمليها؟

أ أيوه، أيوه. أكيد فاهمة قصدِك. طيب، أنا عايزة أعرف برضو أكتر، يعني
وأنا ب
م بتحسي بإيه؟ آآ
مثلًا باروّق وباكنس وب وب وباغيّر الفرش إن هي إلزامية عليَّ، ده ب بأجلها بصراحة للآخر خالص. أنا دايمًا ما باعرفش أذاكر غير في الوقت الأخير دايمًا.
امم. تمام. أيوة. طب قولي لي برضو، يعني أنا عايزة أسأل س عايزة أسأل أكتر عن أنتِ بتحسي بإيه بعد التسويف؟ يعني أنتِ لما بتيجي تسوِّفي كده كذا مرة، آآ، بقيتِ تحسي بإيه؟
وعندي بُصّي هو هو أنا دايمًا يعني مثلًا آمم، آآ ف ف في إن أنا مثلًا بأخر أنا دايمًا ب باحس إن أنا آآ أنا أ خلا خلاص بكره، خلاص النهاردة خلاص مفيش وقت وكده، فخلاص بكرة. طول ما أنا حاسة إن قدامي وقت أطول، طول ما أنا باحس إن أنا لسه لسه قدامي شوية ف دايمًا إن أنا مثلًا آمم، إن أنا أستغلّه
امم.
ما أزنقش نفسي أو إن أنا أو إن أنا مثلًا أعمل فيه حاجات أ